Aber wir, äh, also ne, ich ich ver verstehe, was irgendwie grade los ist und die Welt bricht um uns herum zusammen, aber wir 2, wir sind ja der Fels in der Brandung und das hat er offensichtlich halt so nicht wahrgenommen, dass ich irgendwie halt der Fels in der Brandung bin. <snorts> Ähm, und er hat da eher 'ne ja, 'ne 'ne Distanzierung wahrgenommen
Ja.
und hat es eben aber auch dann nicht angesprochen und das war jetzt auch kein: „Hey, äh, ich merke, wir distanzieren uns, lass uns da mal drüber reden.“, sondern für iwan für ihn war dann irgendwie halt klar, ähm, das passt für ihn nicht mehr und das geht so nicht.
Mhm. Okay.
Und, ähm, ja, dann war das eben so von heute auf morgen beendet und ich stand alleine da.
Und er hatte das auch zu keiner Zeit angesprochen, ja?

Also, mir geht's eigentlich gut. Ähm, ich genieße das total, dass ich irgendwie spontan reisen kann. Ich bin grade umgezogen in ein anderes Land, musste mich mit niemandem also musste mich natürlich mit Leuten absprechen, aber so es war halt einfach so meine Entscheidung. Ähm, also auch so große Lebensentscheidungen alleine zu treffen, das finde ich
Okay.
ziemlich attraktiv und auf der anderen Seite merke ich aber eben auch, dass ich das Bedürfnis habe nach, ja, 'nem Gefährten, der halt 'n bisschen enger an mir dran ist als also ich habe 'n tollen Freundeskreis, super viele Menschen, die, ähm, mir wichtig sind und die mich begleiten, ähm, aber eben nicht so die eine Person und
Mhm. Ja, ja.
ich merke einfach, wie das immer präsenter wird grade, dieser Wunsch, und das heißt jetzt nicht, dass ich mich irgendwie direkt in die nächste Beziehung stürze, sondern es geht, glaube ich, eher so hm, also will ich nicht mal wieder aktiv aktiver oder offener durch die Welt laufen
Ja.
mit, äh, dem Blick also den Blick zu öffnen, dass ich vielleicht auch mal wieder jemanden treffen könnte, der diese Person sein könnte.
Okay. Also ist schon der Umstand da, dass du sagst, ähm, du suchst wieder eine eine Person, ja, äh, wo die in dein Leben die in dein Leben tritt?
Ja, aber ich bin jetzt nicht also ich würde mir jetzt <chuckles> ich bin jetzt nicht jemand, die jetzt irgendwie irgendwie Tinder wieder runterlädt und 'ne Anzeige in irgend 'nem Onlineportal schaltet. Alles ist jetzt nicht so, dass ich da superaktiv werde, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Mhm.
Mhm. Auch weil ich einfach nicht also, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich 100 % sage: „So, das muss in 2026 passieren”
Ja.
sondern ich merke eher, dass dieser Wunsch wie so 'ne kleine Pflanze langsam gerade in mir wächst, und dann aber eben auch ganz viele Stimmen da sind, die sagen: „Aber dies, aber da aber, da musst du deine Freiheit aufgeben, aber das hat beim letzten Mal so wehgetan. Aber was ist, wenn es wieder passiert, ähm, dass du dich, äh, bei jemandem s in jemanden so 'n Vertrauen setzt, der dich dann enttäuscht.” Also da sind so ganz viele
Ja. Ja.
Zwiegespräche mit mir selber gerade, äh, im passieren.

2021 Single, und, ähm, genau, meine letzte Beziehung ging nicht so schön zu Ende und es hat mir sehr, sehr wehgetan und jetzt bin ich irgendwie so die letzten 4 Jahre, hm, ja, eigentlich happy single gewesen so, ne? Also, ich habe das irgendwie überwunden und habe mir irgendwie so mein mein Ding aufgebaut.
Okay. Mhm.
<sighs> Und jetzt bin ich so 'n bisschen hin und hergerissen, weil also, ja, es ist irgendwie der Wunsch in mir, wieder mit jemand zusammen zu sein und ich habe natürlich Angst, wieder verletzt zu werden und ich habe auch Angst, mein Singleleben wieder aufzugeben, das irgendwie ziemlich geil war die letzten Jahre. Also, da sind so verschiedene Gedanken grade in meinem Kopf, die, ähm, ich grade versuche zu sortieren.
Ja. Okay. Und wie kommst du denn da allgemein mit der aktuellen Situation zurecht, wenn ich fragen darf?